कि मतलब मतलब कि डांस वगैरह तो मतलब उम, सच है ना? डांस वगैरह किया तो है दीदी की शादी में, वो सीखा था मतलब मैंने कि 2-3 महीने लेकिन अ, हॉस्टल में मेरी आवाज़ क्लियर है?
अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ, मेरा भी यही है। हाँ, क्लियर है क्लियर है।
हुँ, जी। मतलब कि इतना इंटरेस्ट नहीं है उसमें मतलब कि हाँ, अगर किसी के बारात वग़ैरह में जा रहे हैं, तो सारे दोस्त रहे ना, तो थोड़ा वो मतलब कि जो वो ढोल वाली बीट होती है ना, उस पे डांस कर लेते हैं। हाँ, तो वो एक अलग तरीके का डांस होता है उसमें जिसको नहीं भी आता ना वो भी कर लेता है वो। तो और लेकिन हाँ जी, लेकिन ये जो गाने वाले सुनना है ना, ये तो सबसे ज़्यादा मेरी खू खूबी यही है क्योंकि इससे मन शांत हो जाता है और थोड़ा सुकून मिलता है। और मतलब कि काफ़ी अच्छा भी लगता है, गाने सुनना।
हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। तब तो चलो इसमें आ फिर जाता है। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, ओ हुँ, वो भी कर लेता है, बिल्कुल ठीक है। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। नहीं ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि
तो आप बताना चाहेंगे आप कौन-सा गाना सबसे ज़्यादा आप पसंद करते हैं वैसे?

और मैंने ना मैंने तो भाई बहुत सारी एक तो एक एक और आर्टिस्ट है वो बाहर का ही है अ, इमैजिन ड्रैगन्स उनके भी मैंने काफ़ी गाने सुने हैं। जैसे अ, बि अ, बिलीवर हो गया डिमन्स हो गया। अ एक तो बोन्स करके है वो हो गया और भी बहुत सारे रेडियोएक्टिव है बहुत सारे गाने हैं और एमिनेम के भी मैंने लगभग अ, 35-40 गाने मैंने आराम से सुन लिए होंगे और सारे मुझे पसंद आते हैं। तो यही है उसकी भी एक अलग ही जर्नी है इसके मैंने 10वीं 11वीं जब मैं 1वीं में था। तब मैंने उसको पहली बार सुना था जो उसका एक म्यूजिक है ओस्कार विनिंग सोंग है वो अ, लूज़ योरसेल्फ तो आपने शायद सुना होगा। तो पहली बार मैंने उसी को सुना फिर धीरे-धीरे वहाँ से मुझे उसके और भी गाने जो संगीत है, जो उसने बनाए हैं वो मिलते गए और मैंने सबको सुना और मुझे काफ़ी पसंद आया।
हुँ। हुँ, जी। हुँ, जी, आपको अगर मैं बात करूँ ना आप जैसे ज़्यादा सॉन्ग्स सुनते हो तो हॉलीवुड भी सुनते हो। तो आपने एलन वॉकर को कभी ट्राई किया है?
हुँ। हुँ। हाँ, बिल्कुल उसके भी मैंने काफ़ी गाने सुने हैं मतलब उनके गाने तो यूट्यूब वीडियोज़ में भी जो बैकग्राउंड सोंग्स है उसकी तरह चलते रहते हैं।
हाँ, वो इंस्ट्रूमेंटल भी प्रोवाइड करा था, ठीक है? और उसका जो गाना था एलोन, डार्क साइड करके, एलोन भी था एक अलग और एक डार्क साइड भी अलग था।
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल वो भी सुन रखा है। हुँ।
हाँ, वो भी काफ़ी अच्छा था और उसमे भी मतलब जो है, जो ये रिदम होती है ना टाइप उम्म, ठीक है ना एक ठीक है मतलब कि पूर्ण रूप से एक्सेंट होता है ना बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा सुकून भी मिल मिलता है। अ, मतलब जैसे कि कुछ सिखाता तो है ही आपको इंग्लिश तो बेटर कर ही देता है।
बिल्कुल। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप।
लेकिन वही बात है खुशी भी देता है। हाँ तो जैसे अपना सेकंड टॉपिक भी है कि जैसे कि आप खुश होते हो ना तो आप ज़्यादा डांस करते हो या फिर आप सॉन्ग सुनते हो?
हुँ, हुँ बिल्कुल। हुँ।